<chuckles> Non è arrivata a Natale, però vabbè, ehm, insomma diciamo che che mi ha lasciato questo questo ricordo qua di di questo momento insomma che, ehm, co con
Beh, unico sicuramente nel tuo cuore resterà per sempre. Ma questo ragazzo faceva parte diciamo del del paese o era uno dei turisti?
No, no, no, era era uno del del paese, però era appunto, ehm, non una persona che frequentavo abitualmente per via proprio de di quello che dicevo prima, cioè della trasversalità di età. Quindi lui era un pochino più grande, aveva già la macchina
Mh-mh. Ah!
ehm, ehm, ed è ed è per questo che che che c'era la canzone nella ne nel cioè la canzone è legata anche al all'ascolto nell'autoradio, ecco con l'autoradio.
Certo, ma quindi avevate comunque qualche anno di differenza, ma i tuoi lo hanno mai saputo che maga sei uscita con questo ragazzo? Avrebbero approvato oppure avrebbero detto: "No, è troppo grande per te!"
Ma guarda, i miei su su questi argomenti son sempre stati un po', come dire, sfuggenti, ecco, nel senso che che magari sapevano, ma facevano finta di non sapere, ecco. Nel senso che mon probabilmente
Ah. <laughs> <chuckles> Era la la scelta migliore probabilmente. Adesso da genitore cosa ne pensi?
m monitoravano da lontano, moniv mhmm, diciamo che controllavano probabilmente da lontano, ecco. No, lui era un pochino più grande e allora io penso, adesso non m ricordo esattamente un 5, 6 anni più grande, quindi aveva già una ventina d'anni, ehm, era, ehm, come dicevo, ehm, è stata quella l'occasione per per conoscerlo perché, comunque chiaramente tra 15 e 20 anni si hanno anche nonostante si viva nello stesso posto, magari si hanno comunque frequentazioni, ehm, diverse, ecco, ehm
Mh-mh. Totalmente. Comunque pochi anni di differenza da più grandi non si sentono. Quando si è comunque piccolini, alla fine 5 anni di differenza sono quasi 1/4 della tua vita a 15 anni, quindi.
e Sì. Sì, sì, sì, sì, esatto. Poi vabbè c'era, insomma, stato un po' anche sai, le le confidenze tra amiche, 'sta cosa qua, la canzone che che dice "bello e impossibile", quindi ti sembra impossibile che una pers cioè che magari un ragazzo più grande, che lo vedi anche insomma, cioè un po' come dire, irraggiungibile, no, che ti dia, che di t che invece ti ti ti ti si interessi a te. Ecco, c'era stata un po' questa
<chuckles> Certo, soprattutto a quell'età comunque appunto, l'età conta tantissimo e ti senti ancora più p la prescelta.
Sì.

Ma guarda, allora perché, ehm, ti spiego un po' la la l'ambientazione de della cosa. Ehm, dunque io, ehm, all'epoca vivevo nel mio paese di origine, che è un paese piccolino di all'epoca aveva 2000 abitanti, quindi proprio, ehm, paesino, ecco. Ehm, <smacks lips> la la particolarità però del del del paesino è che d'estate si popola di più perché è un paese che è comunque sulle rive di un lago, che frequentato da turisti, ehm, quindi anche noi ragazzi, anche se non andavamo in vacanza diciamo, eravamo in vacanza lo stesso, perché comunque c'era
Certo. Mh-mh. Okay, un paesino. Ah! Mh-mh. Beh, certo, anche perché comunque dall'abitare in un piccolo paesino in cui magari si conoscono tutti, sicuramente deve essere s un bel cambiamento il passare all'estate, il poter vedere volti nuovi.
Esatto. Ehm, e c'era un po', uhm, appunto frequentare appunto il lago che proprio le spiagge, quindi si può fare il bagno e tutto quanto. E poi, ehm, contornato da campeggi, da alberghi per cui arrivavano, ehm, turisti anche dall'estero e arrivano tutt'ora, ehm, e niente. Quindi era diciamo un una una bella, ehm, una un eran de dei bei momenti anche sì rispetto al all'inverno che insomma, e poi si aprivano anche locali che s che che che, mhmm, aprivano solo d'estate, per cui s c'era proprio un movimento diverso dal dal resto dell'anno, ecco. Era un po' essere in vacanza.
Mh-mh. Certo. Sicuramente un bel cambiamento rispetto <chuckles> al solito. <chuckles> Chiaro. Perfetto. Quindi questo è il background della tua estate. Perfetto, un bel cambiamento. E quindi?
Ehm Esatto. Quindi niente, ehm, la la prima estate in cui si poteva uscir di sera, giustamente era insomma, anche t già una una cosa una bella novità in in generale. Ehm, in particolare, allora
<chuckles> Certo. Ed è stata magari la prima estate anche per le tue amiche e i tuoi amici oppure, tu ti sei sentita un po' in ritardo rispetto a loro, magari?